Questo ad esempio già no, nel senso posso mette, se sono in un posto particolarmente bello, posso mettere la geolocalizzazione? Sì, ma non è una cosa continuativa, cioè no non voglio neanche che di continuo le persone sappiano: "Ah, se io sono lì so" no, cioè, nel senso, vabbè vi un bel panorama, metti la foto, tagghi il posto, va bene, è carino, figo 1 volta, va bene. Proprio mettere la foto con la tag del bar ogni volta che vai a far n'aperitivo mi sembra da una parte noioso come contenuto, dall'altro, mhmm, sì, nel senso, le persone che non mi conoscono nella vita reale più o meno possono sapere la regione, grosso modo la macroarea, non è che sto proprio andare a dire il paesino micro in cui abito, la vi cioè l'indirizzo magari su su Instagram non lo metto ancora. Cioè quello è inutile. Eh, <chuckles> c'è una via di mez
Eh, davvero. Pure il numero civico, sì, infatti. Beh no, ma poi sì, esattame ma è rea se ci pensi sai che è anche na cosa un po' stupida, no, perché <smacks lips> magari io ricordo anche tante persone su Instagram che no, ehm, cioè vanno a fare un aperitivo, magari vanno 20 volte a settimana allo stesso bar, no, e postano magari la stessa foto, che poi non sono neanche inclusi loro nella foto, è la foto del dello spritz, delle pizzette, il tramezzino, l'oliva, ehm, ma cioè, che se ci pensi che cosa c'è da vedere? Lo fai solo perché devi farti vedere, no? E soprattutto un conto, come hai detto tu, magari va in un nel posto carino dove magari c'è un bel tramonto, un bel po allora 1 volta va bene, però anche se magari in tanti sono stati un po' diciamo vittime di questi trend, no, ehm, quindi quindi sì. Senti un po' invece, ma parlando di sì, sì, vai scusa, dimme.
Ma che me frega? <chuckles> Ma esatto. Sì lo valuto anche un vabbè vai. No, lo valuto un po', appunto, molto superficialotto, se lo fai per, appunto, come dicevi prima: "Metto la foto dello spritz perché devo far vedere che sto andando a far qualcosa", forse racconta un delle cose molto negative, cioè al di là del fatto che puoi tentare di fare invidia, che voglio dire, non è che sei andata sulla luna o andato sulla luna.
<laughs>
Non cioè, forse c'è un po' proprio di vi di disagio interiore che andrebbe indagato in qualche modo.